Ja, definitiv. Äh
Ne, also, man man sollte schon da drauf achten, dass man ausgewogen isst, dass man sich gesund ernährt und, äh, ja, Fett ru reduziert, finde ich.
Ja. Äh, und das ist ja so was, was wir grade in Deutschland beziehungsweise in den, äh, Industrienationen generell haben. Wir essen viel zu viel Fett, viel zu viel Fleisch, viel zu viel Salz auch.
Ja. Richtig, genau. Ja, Salz ist ganz gefährlich.
Ja, äh Versuche ich auch, das runterzuschrauben. Ich, äh d das Gute dabei ist, wenn man sehr weit abseits wohnt, dass es keine Fast Food Ketten in der Nähe gibt, bei denen man sich den Bauch vollschlag d
Ja, ich auch. Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Das da da gebe ich dir recht. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, meine Mutter, die wohnt im auf 'm Dorf, und, äh, wenn ich die besuchen fahre und übers Wochenende da bin und ich dann, weiß ich nicht, abends irgendwie noch 'n kleines Hüngerchen schiebe, dann denke ich mir: „Hm, toll, jetzt hast du hier noch nicht mal was um die Ecke, wo du mal eben schnell h hinlaufen kannst.“ Nein, du, ich bin gezwungen, mich ins Auto zu setzen und loszufahren.
Mhm. Genau. Ja.
Ist einfach so. Also, d äh, im Endeffekt ist es schon 'n Vorteil, weil es ist einfach so. Du Du kommst halt abends manchmal auf doofe Gedanken und <laughs>
Mhm. G Genau, man kann ich, äh, zu meinen Studentenzeiten habe ich, äh, so 2 Minuten von einem Rewe entfernt gelebt. Ich habe eine un ungute und ich war auch noch so ein Kind, das quasi nie Süßigkeiten bekommen hat von den Eltern, was eine sehr, sehr ungute Kombination geworden ist.
Okay, ja. Ah! Definitiv sehr unvorteilhaft.
Ja, also, ich habe, äh äh, wann immer ich irgendwie am Abend noch Heißhunger bekommen habe, der Rewe kannte natürlich seine Zielgruppe als Studenten und hatte bis Mitternacht offen, äh, dann konnte ich noch schnell zum Rewe gehen und mir irgend 'nen, äh, Süßkram oder irgendwelche Chips oder so kaufen.
Ja. Ja, klar. Ja, ja. Das glaube ich dir.
Und das geht jetzt einfach überhaupt nicht mehr. Ich habe auch kein Auto, selbst auf dem ländlichen Gebiet. Das heißt
Oha, krass, ist da die die die Verbindung bei euch so gut?
Äh, äh, es gibt eine Busverbindung, äh, die, äh, sich gut zum Einkaufen eignet und darauf darum strukturiere ich mir eben den Tag oder ich fahre Fahrrad, ähm
Ja.